Então, eh, basicamente basicamente é isso assim, até porque tem dias agora que você falando que eu devia acordar 1 hora antes, tem dias que eu pulo que eu caio da cama 7h.
Uhum.
E aí eu percebo que como eu já tomo café mais cedo, o meu intestino já funciona mais cedo, eu entro uhum.
Mais cedo. Claro, e olha só que que você você falou, nós começamos conversando você dizendo da sua mudança.
Parece que tudo rende melhor. Uhum.
Né, na sua organização, como é que você está fazendo, isso tem que ser geral, e parece que o seu corpo está pedindo a mudança junto, tá tudo, tá tendo uma fase de mudança.
É, então, porque assim, vou te confessar uma coisa Lembra que eu morava com meu ex-marido?
Sim.
Então, como eu con contei anteriormente, eh, como ele dormia na sala que era junto com a cozinha
Uhum.
Eh, até, eu eu acabava e ele ele ele entra ele entrava no trabalho às 9, eu acordava às 8 para trabalhar, e aí eu trabalhava no meu quarto, e eu esperava dar 9 horas para eu vim para cozinha fazer o meu café.
Não dava, né.
Para não atrapalhar o sono dele, sabe?
Claro, aí é a rotina dele, né, é bacana você fazer isso.
Uhum, sim, sim. E eu lembro que eu sempre pensava assim ai não vejo a hora de tá morando sozinho pra eu poder acordar às 7.